Sabagay totoo po 'yan, mm.
Oo. Kasi kumbaga dun ka na dun mo na naiisip yung eto pala yung totoong buhay, yung eto pala yung sinasabi ng mga magulang ko dati na, oh,' di ba ang pag-aasawa hindi 'yan yung mainit na kanin na pag sinubo mo iluluwa mo. Oo, hindi siya gano'n.
Wala. Mm. Ayan, opo tama. Gan'yan po kasabihan nila, mm.
Oo, kasi nga kailangan titiisin mo yung, 'di ba titiisin mo yung ano, eh, kasi pinili mo, ginusto mo 'di ba? Oo, ayon siguro maraming, maraming hamon sa buhay kung hamon lang din ang tatanungin, ah, siguro sa, ah, positibong pananaw, siyempre hindi na kasi sarili mo yung iisipin mo, eh, o yung ilalagay mo dun sa ano kasi may mga anak ka na, ikokonsidera mo muna sila bago yung sarili ko, hmm
Tama. Tama naman po, mm. Tama. Mm. Oo. Totoo po 'yan. Totoo po, mm, maganda naman po yung gan'yan, gan'yan po, mm.
Oo, yun yung para sa Mm. Eh, para sa'yo, mm, ano naman pinaka epektibong paraan para makabangon ka kapag may problema.
Pero 'yon po, mm. Pero po sa'kin kausap po talaga kapag gan'yan, minsan hingi rin po ng opinyon, sa mga gan'yang problema pag ma pas bas para po makabangon tayo, tsaka rin po yung maging ano dasal po talaga sa Panginoon, 'yon po talaga ang number 1 diyan. Ah 'yon din po, ah, sarili lang din po natin ang tutulong sa atin, eh, hindi po kung sino, eh. Ang tulong lang din po satin dyan yun yung kausap, opinyon po nila ang palakasin pong loob natin pero 'yon po sa talaga sarili lang din po ang makakatulong sa atin, kayo po ba?
Mm. Tama. Hmm. Ay, oo maganda 'yan. Mm. Mm. Oo. Mm. Oo, ah, ayun nga siguro sa tama yung sinabi mo 'no, sang-ayon ako lahat do'n, na talaga namang pinaka epektibong paraan, eh, yung usap, mag-usap talaga kasi kung hindi kayo nag-uusap at nagpapataasan lang kayo ng, 'di ba yung galit niyo, 'di ba yung mga gano'n. Oo, hindi talaga kayo magkakaintindihan, lalo lang kayong gagawa ng panibagong problema or lalala lang 'yong problema niyo, 'di ba?
Mm. Tama. Totoo, mm.
Mm. Ayun.
Gano'n po sa inyo, ah, epektibong paraan sa pag gan'yan nakabaon sa problema.
Mm. Mm, mm, ah, ayun nga, um, pinakaepektibong paraan diyan, pag-uusap, tapos, alam mo kasi sa sa ano ngayon 'no, sa panahon ngayon, ah, lalo pag mag-asawa 'no, maibahagi ko lang, meron kasi yung ano, eh, yung hin minsan mas maganda yung hindi muna kayo mag-usap.
Tama. Mm. Opo. Mm.